สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับผม
เป็นยังไงคะวันนี้สบายดีไหม?
ตื่นมาผมปวดตามเนื้อตามตัวไปหมด เลย เมื่อ เมื่อวานผมออกไปวิ่ง เมื่อวานผมออกไปวิ่งมาตอนเย็น รู้สึก น่าจะวิ่งเยอะไปหน่อยมั้ง ลุกขึ้นมาตอนนี้นี่คือแบบรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดเลยครับผม
อ๋อ! อ๋อ ปกติคือวิ่งทุกวันใช่ไหม?
จริง ๆ อะ ก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้วิ่งครับ แต่ตอนเนี้ยก็คือเริ่มหัดวิ่งครับ เพราะรู้สึกว่า เฮ้ย เราต้องหาอะไรสักอย่างที่แบบดูแลสุขภาพเนาะ ใช่ ๆ
อ๋อ แล้วอย่าง ไม่ ไม่ได้วิ่ง แล้วแต่ก่อนออกกำลังกายยังไงคะ?
ครับ เมื่อก่อนก็คือผมจะ ล เล่นพวกเล่นกีฬา เล่น เล่นบอลเอย เล่นบาสเอย แต่เนื่องจากด้วยวัยที่โตขึ้นแล้วมั้ง ผมรู้สึกว่าเริ่มหาคนเล่นด้วยยากขึ้นเรื่อย ๆ คนที่เคยเล่นก็ ก็ <chuckles> ก็เลิกเล่นไป อะไรอย่างเงี้ยครับ จริง ๆ แต่ผมก็ ใช่ ๆ แต่ผมก็ไม่ค่อยชอบ ผมก็เริ่มรู้สึกว่า การวิ่งไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไร พอจะมีแบบกีฬาอะไรแนะนำไหมครับ? ที่แบบช่วยรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น อะไรเงี้ย
อืม อืม เข้าใจเลย <chuckles> โอ๊ย เราเข้าใจคุณเลยอะว่า การเล่นกีฬาตอนเนี้ย แต่ก่อนเราก็ ตอนสมัยมัธยม เราก็เล่นบาสเกตบอลนะ
ครับ อืม อะฮะ ว้าว!
เออ เราก็เล่นบาส ก็ไม่ได้เก่งหรอก แต่ก็เล่นน่ะ ก็ ก็ เออ ก็มันก็ได้มีเพื่อนมี อะไรอย่างงี้เนาะ
อา ครับ อ๋อ เอ๊ะ? แค่ แค่เห็นผู้หญิงเล่น ผมก็รู้สึก ว้าว <chuckles> แล้วครับ ผมคง ผมไม่มี หนีไปเล่นวอลเลย์บอลกันหมดแล้ว ตอน ตอนผมอยู่ ม.ปลาย ใช่ ๆ
อา เออ ใช่ไหม ๆ แล้วแบบว่า พอ พอโตขึ้นมาก็ พอมาเรียนมหาลัย ก็มาเริ่มตีแบด
อา! เนิร์ด ๆ คล้าย ๆ กันครับ แต่ แต่คล้าย ๆ ไม่ใช่ผม นะ หมายถึง ผมเห็นเพื่อนสาวผมก็เล่นประมาณเนี้ยตีแบด อะไรอย่างงี้
อา ใช่ เหมือน เห เห็น เห็นภาพไหมว่า แต่ก่อนน่ะเล่นเป็นกลุ่ม มันแบบ พอมาเล่นแบด มันก็เหลือกลุ่มเล็กลง
ครับ อ๋อ อา! ก็ <chuckles>
ตอนนี้ ตอนนี้เล่นโยคะ
อา อ๋อ ครับผม เป็น เป็น เป็น
ก็จะเหลือคนเดียว <laughs>
แต่เหลือครับ เฮ้ย แต่เวละ แต่เวลาเล่นโยคะก็แบบ ไม่ ไม่ได้เข้าไป เขาเรียกว่าอะไรนะ เข้าไปตามศูนย์ อา ใช่
เข้า คลาส ใช่ ๆ ไปสตูดีโอก็เข้า คลาส นี่แหละ แต่ว่ามัน เราก็ทำตามที่เราทำได้ เราไปได้แค่ไหนเราก็แค่นั้น ไหวตามที่ร่างกายเราไหว จิตใจเราไหวไง
อือ อืม อ๋อ ม อารมณ์มันเหมือน อารมณ์มันเหมือนเต้นแอโรบิกไหมครับผม ผมไม่เคยลองเล่นโยคะมาก่อนเลย มัน มันคล้าย ๆ ไหม?
เออ เต้นแอโรบิกมันเหมือนกับเป็นการแอ็กทิฟ ก็คือต้องขยับต้องมี มูฟเมนต์ ตลอดเวลาเนาะ แต่ว่าเล่นโยคะอะ มันต้องมีหยุด มันต้องมีกำหนดลมหายใจ มันต้องมี sequence มันต้องมีการโพสต์ แล้วก็แบบดึงยืด
อา อ๋อ อ๋อ
อย่างเงี้ยค่ะ ต้องไปเล่นแล้วคุณจะ คุณจะร้อง ว้าว!
ครับ ผมรู้สึกว่า ผมก็อยากจะไปลองนะ แต่ผมเป็นห่วงว่าแบบ เฮ้ย! ถ้าเข้าไปผมจะเป็นผู้ชาย 1-2 คนในกลุ่มหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย ที่ ที่คุณ โอ้โฮ!
โอ้! No, no, no เดี๋ยวนี้ผู้ชายเล่นเยอะ ผู้ชายเล่นเยอะ อย่างเพื่อนเราเขาตีกอล์ฟเป็นปกติ แล้วเขาแบบตัวแข็งไง เขาแบบรู้สึกว่าเขาปวดหลัง เพราะตีกอล์ฟมันปวดหลังเนาะ มันก้มเงย แล้วมันก็ต้องแบบจัด
อืม อืม อา จริง จริงครับ
เออ เขาก็มาลองเล่น เขาบอกว่า "อุ๊ย! ตายแล้ว มันหนักกว่าเล่นฟุตบอลอีกนะเนี่ย"
<laughs> ไม่พูด พุ ไม่ พูดแล้วผมอยากไปลองเลย แต่จริง ๆ เขาอาจจะแก่ ก็เขาอาจจะแก่ขึ้นหรือเปล่า <laughs> ขอโทษด้วย <chuckles>
<chuckles> ใช่ ๆ เออ อา อาจจะมีส่วน เขาอาจจะแก่ขึ้น แต่ว่าถ้าเรา ถ้าคุณยังหนุ่ม ๆ อยู่ ลองเล่นตั้งแต่ตอนเนี้ย มันจะช่วยเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อ
อืม อา อืม
เหมือนกับนักกีฬาระดับโลกอะ เวลาเขาเล่นกีฬาเนาะ มันต้องมีทั้งออกกำลังกายเวต คาร์ดีโอได้หัวใจ ได้ภายใน แล้วก็เรื่องของการยืดเส้นด้วย เขาก็มีการนวดด้วยนะ หลังจากเล่นกีฬา
อ๋อ อ๋อ อิ อ๋อ ก็ ก็จริงครับ ใช่ ๆ เพราะเวลาก่อนผมเล่น เล่นอะไรพวกนี้ เมื่อ เมื่อก่อนไม่จำเป็นนะ แต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีแบบวอร์ม ๆ นิดหนึ่งก่อน ลงไปเลยแล้วเดี๋ยว เล่นแรง ๆ แล้วเดี๋ยวกระดูกกระเดี้ยวมันแบบ อึ๊บ แล้ว รู้สึก ใช่ ๆ ๆ ๆ
ถูกไหม? เออ เส้นเอ็นมันขาด ไรอย่างเงี้ย มัน มัน มันไม่ได้ เหมือนก็ต้องให้เขา ร เริ่มรับรู้ว่า เออ ฉันกำลังจะวิ่งนะ ฉันกำลังจะเตะนะ ไรอย่างเงี้ย
ใช่ ใช่ ๆ แล้วผมรู้สึกว่า เอ๊ย โยคะก็เป็นเหมือนกีฬา เป็นกีฬาที่ค่อนข้างดีนะ หมายถึงว้ำ ไม่ ไม่ทำให้ร่างกายบอบช้ำนะ ท เท่าที่ผมเข้าใจ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกเปล่านะ
อืม ใช่ ๆ ไม่ ไม่ได้บอบช้ำมาก ถ้าเราไม่ฝืนร่างกายเรามาก เราไปตามที่เราไหว
ครับ แล้ว ซึ่งจริง ๆ อะมัน กีฬาเราก็ควรจะเล่นเพื่อแบบ เฮ้ย มันก็สนุกหนึ่ง แล้วก็เพื่อแบบ ออกกำลังกายด้วยอีกส่วนหนึ่ง ไม่ใช่เล่นแล้วเจ็บตัว ไรเงี้ย เนี่ยซึ่งจริง ๆ อะ ของผมอะแค่ แค่ก๊อกนิดหนึ่ง แต่ก็แบบแค่เคล็ดนิดหนึ่งอะ ของผมมีเพื่อนร่วมงานนะ วิ่ง จำได้ว่าเละ เล่น เล่นเตะบอลกัน แล้วก็ไม่รู้พลาดท่าไหนต้องไป ต้องไปแบบเข้าแบบ เข้ากายภาพ ต้องไป ไม่ ไม่แน่ใจถึงดัดกระดูกผ่าตัดหรือเปล่า แต่คือแบบจำได้ว่าต้องไปโรงพยาบาลเลยแบบ แบบนิ้ว
เนี่ย อ๋อ มัน มันเป็นได้หมดทุกกีฬาแหละเราว่านะ เพราะว่ามัน มัน มันแบบ ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้หลักวิธีการเล่นที่ถูกต้อง อย่าง อย่างโยคะก็เหมือนกัน ถ้าไปแบบ อืม ฝืนตัวเอง แล้วก็แบบเห็นเพื่อนทำได้ แล้วเราไปทำแบบ แล้วร่างกายเราไม่เหมือนเขา อย่างเงี้ย แล้วเราไปทำผิดท่า ไม่มีครูที่เขารู้ว่าจะต้องจัดท่าแบบไหน มันผิดท่ามันก็เจ็บได้นะ
อ๋อ ครับ อ๋อ อ๋อ แบบ อ๋อ อา ดัด ดัดแบบท่ายาก ๆ อะไรอย่างเงี้ยเปล่า ผม ตอน ตอนนี้ผมนึกภาพแบบ
ใช่ มันก็จะเป็นแบบนั้น
ยิมนาสติก อะไรแบบนี้ มัน มันน่าจะใกล้เคียงมั้ง น่าจะมั้ง
เออ ใช่ ๆ ใกล้เคียงยิมนาสติก อะไรแบบนั้นแหละ มันต้องมียืดตัว โอ้ย! เฮดสแตนด์เนี่ยเรากำลังพยายามอยู่
อา เฮด อืม
เออ ยืนด้วยหัวของเราไง
ว้าว!
อืม! นั่นแหละ ๆ เราก็ว่ากำลังพยายามอยู่ แต่ว่าร่างกายตรงช่วงกลางของเราอะลำตัวยังไม่แข็งแรงพอ อย่างเงี้ย
โหม อืม มัน อือ อือ มันไม่ได้ ไม่ได้หนักไปทางคอเหรอครับ? ก็เพราะเราใช้มือค้ำใช่ไหม? ตอนแรก
ไม่ ถ้าใช้มือเราก็จะเจ็บข้อมือ เราต้องใช้ลำตัว มือแค่ใช้พยุง เราต้องใช้ลำตัวในการแบบทรงตัว
อ๋อ อ๋อ ผมเป็น ผม ถ้า ถ้าผมดู ถ้าผมเห็นตอน นี้ผมน่าจะกลัว ๆ เรื่องคอเนาะ <chuckles> แต่ผมก็ไม่ใช่แพทย์ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน อะไรยังไง
อืม อ่า ใช่ ๆ บ อ๋อ มันมีวิธี เซฟ อยู่ค่ะ แต่ก็ต้องอยู่กับ ในการดูแลของครูที่ดีเนาะ
อา ครับ อา ครับ แต่
ใช่
คือ เว เวลาปกติสมมุติว่า อันนี้ผมสงสัยอย่าง เวลาเราเล่นบอลเล่นบาส เราก็จะเล่นเพื่อชนะ <chuckles> หมายถึงว่ามันเป็นความสนุกที่ชนะ แต่ถ้าเป็น ล โยคะ อะไรแบบเนี้ย มันจะเป็นความสนุกเมื่อเราได้ลอง ได้ทำท่าใหม่ ๆ อะไรอย่างงี้ครับ หรือว่ายังไง?
อา ค่ะ ได้ ทำท่าใหม่ ๆ ได้ ค่าแบบว่า เอาแขนไปรัดขาได้ อ้อมไปข้างหลังแล้วแขนถึงแขน อย่างเงี้ย มันรู้สึกแบบ เฮ้ย! มันก็เป็นความ
อ๋อ อ๋อ
เออ คุณเอาแขนอ้อมหัวเข่า ข้างขวา แล้วก็เอาแขนไปจับแขนข้างซ้ายด้านหลังอะ
พอตอน อา ครับ แค่ แค่ตอนนี้แค่ แค่ตอนนี้แค่ก้มลงไปยังแตะฝ่าเท้าไม่ <laughs> ได้เลย ไม่ ไม่ต้อง ไม่ต้องท่ายากขนาดนั้นก็ แค่ท่าง่าย ๆ ผมยังทำไม่ได้
คุณถึงไหม? เออ นั่นแหละ ๆ เออ บางทีมันเป็นเรื่องของความท้าทายเหมือนกันนะ ท้าทายที่เอาชนะตัวเองอะ
อืม อา ผมน่า น่าจะอารมณ์เหมือนปีนเขาอะครับ ผมเห็นเละ ยิ่งคนตอนไปใหม่ เล่นท่าง่าย ๆ หลัง ๆ เริ่มท้าทายชีวิตมากขึ้น
ใช่ ๆ มันเริ่มแบบว่า เออ ฉันแบบ เหมือนกับเริ่มปั่น 2 ขา แล้วเริ่มปั่นขาเดียวได้อะ อะไรแบบนั้นน่ะ เออ แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นโยคะเนี่ย เราแบบมาลำ มาทำงานออนไลน์ไง ทำงานจากบ้าน
อืม อ๋อ ครับ อา ครับ
เออ เปลี่ยนจากทำงานแบบ ที่ต้องออกไปเจอคน มาแบบ มาอยู่บ้าน ทำงานจากบ้านอะ เรามีความเครียด
อ๋อ อา พอผมก็ จริง ๆ ก็จริงนะ เพราะเพื่อน เพื่อนผมสอน สอนออนไลน์ ช่วงแรกเขาบ่นตลอดเลยว่าแบบ อยู่บ้านไม่มีอะไรทำ อะไรเงี้ย ใช่
ใช่ มันเหมือนกับเวลาที่เคยใช้เดินทางวันละ 3-4 ชั่วโมงอะ มันมีเพิ่มขึ้นไงเวลาตอนเนี้ย แล้วเราไม่รู้จะเอาเวลาไปทำ อะไร
ใช่ ๆ สุด สุดท้าย ครับ จริง ๆ อย่าง อย่างของ สุดท้ายเพื่อนผมก็ออกไปวิ่ง <chuckles> เรื่องของเรื่อง ใช่ ของคุณก็เล่นโยคะ อะไรอย่างเงี้ย มัน อา
เออ เออ ใช่
มันก็
สภาพจิตใจเราดีขึ้นมากเลยนะ
มัน ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีส่วนนะ เพราะว่ารู้สึกว่า อยู่บ้านมันเป็นกิจกรรมที่เหมือนมัน มัน มันไม่ค่อยเป็น ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่ใช้แรง ยกเว้นถูบ้านกับซักผ้า อะไรเงี้ย มันก็น่าจะ นอกจาก
ทำไมคุณดูถูกการทำงานบ้าน!
<laughs> ผม ผม ขอโทษนะผมอยู่ห้องสี่เหลี่ยมอะ แล้วผมแบบถู 3 ทีมันก็เสร็จ แล้ว <chuckles> ครับ
อ๋อ อ๋อ ใช่ ๆ โอ๊ย แต่ถ้าวันไหนคุณมีครอบครัวนะ ในอนาคตคุณมีครอบครัว แล้วก็คุณมีบ้านเนี่ย คุณจะรู้เลยว่า การทำงานบ้านเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดในโลก
ครับ โอ้ นาก เป็นการออกกำลังกายที่น่าเบื่อที่สุดในโลก <laughs> สะ สัพ สัพพะ
<laughs> คุณผู้ชายก็จะรู้สึกแบบนี้แหละ
สภาพร่างกายดีเยี่ยม สภาพจิตใจถอย ถดถอยหลังลงคลองครับผม มันต้องไปควบคู่กันสิครับผม ไม่ใช่แค่ <chuckles> ระ แบบ
<laughs> โอม ใช่ ๆ แต่มันเป็น อ คือเราถูบ้านครั้งหนึ่งเนี่ย บ้านเราแบบ 3 ชั้น ใช่ไหม เราถูบ้านเนี่ย
โอ้โฮ!
คือแค่ถูบ้านเนี่ยเราไม่ต้องไปออกกำลังกายแล้วอะ กวาดบ้านถูบ้านอะ เช็ดกระจกทั้งบ้าน ไรอย่างเงี้ย
ครับ
มันเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้สภาพร่างกายแบบ
ก็ ก็ อืม
สภาพจิตใจ สภาพร่างกายด้วยอะ เออ
ครับ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่า ผมชอบอยู่ห้องอยู่คอนโดมากกว่าซื้อบ้าน แต่วันหนึ่งเดี๋ยวถ้ามีครอบครัวก็คงต้องแบ่งกันทำ หรืออาจจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละ แต่ผมรู้สึกว่า โอ้โฮ นี่ <laughs>
<laughs> มันอาจจะเป็นอย่าง อย่าง มัน มันอาจจะเป็น คุณต้องทำนะ <chuckles> ผู้หญิงสมัยนี้เขาเก่งไง
เพราะ เข้าใจ <laughs> ครับผม
เออ เขาเก่งไง แล้วเขาอาจจะแบบว่า คุณอาจจะแบบ เฮ้ย รักเขามาก "เออ ฉันทำให้เธอก็ได้" อะไรอย่างงี้
เออ ใช่ เพราะจะแบบ อาจจะแบ่งกันเรื่องอื่น อะไรอย่างงี้ ทำ ผมทำกับข้าวไม่เป็นยังไง อ ยังแฟนผมก็ต้องทำ แต่นอกจากกับข้าวที่เหลืออาจจะเป็นหน้าที่ ผมไป <laughs> อือ
ใช่ เออ เป็นคน หน้าที่เก็บกวาดไปเนาะ เนี่ยแหละมันก็ ทุกอย่างที่เรามองเห็นน่ะ มันเป็นกีฬาได้ไง เราคิดว่านะ กีฬาก็คือการออกกำลังกาย การมี ขยับเขยื้อน การมี มูฟเมนต์ จากเคยขับรถยนต์ไปตลาด ก็ตอนนี้ก็ปั่นจักรยานไปตลาด
ใช่ อะฮะ ครับ อา ดี ดีครับดี ผม เรื่อง เรื่องปั่นจักรยานน่ะ ผมมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง เมื่อก่อนเขาปั่นจักรยานทุกวันเลยแล้วเหมือนที่บ้าน ลูกหลานเขาเป็นห่วงอะว่าแบบ "เฮ้ย! แม่ปั่นจักรยานออกไปทุกวันอันตรายเนาะ" ใช่ไหม เขาก็เลยให้แม่ใช้ น่าจะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไหม? ไฟฟ้า อา ใช่ ๆ หลังจากนั้น แต่ แต่ไม่ ไม่ทันทีทันใดนะ ช่วงเนี่ย 6 ผ่านมาปีหนึ่งแล้ว แม่ท่านป่วยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด ใช่ ๆ เหมือนว่า เฮ้ย การปั่น เฮ้ย ผมเห็นด้วยเลยกับการปั่นจักรยาน ผมก็อยากจะปั่นเหมือนกันใน ตอนนี้ แต่รู้สึก แต่ของผมมันถนน มันลงจาก ลงจากหอแล้วมันเป็นถนนใหญ่ มันไม่มีที่ให้ปั่นอะ ค่อนข้างน่าอิจฉา ครับผม
อืม ค่ะ มอเตอร์ไซค์ อา ๆ ค่ะ เออ มันต้อง <clears throat> ตอนนี้ชีวิตคุณอาจจะยังแบบสะดวกอยู่ ด้วยวัยยังน้อย อะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันก็ แต่ต่อไปที่แบบพอวัยมันเริ่มแบบมีกิจกรรมน้อยลงอะ แล้วมันรู้สึกว่า เออ อะไรมันก็สะดวกไปหมด โดยสภาวะปัจจุบันเนาะ เราก็จะต้องมาเริ่มหาอะไรใกล้ตัวให้เป็นการ เพราะ ไว้คิดเสียว่ามัน การที่เราปั่นจักรยานน่ะ ได้ เราได้ออกกำลังกายอะ
อา อา อา จริง ๆ ครับ อา ครับ
หรือว่าเราได้ถูบ้านน่ะ ก็คือเป็นการออกกำลังกาย
อืม
เออ มันก็ช่วยให้แบบ มันไม่หนักด้วยนะ แล้วมันก็ได้บ้านที่สะอาด
ครับ อา แต่ แต่ถ้า แต่
เออ ได้สภาพจิตใจ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ชอบโยคะมากที่สุดนะ รองลงมาเป็นจักรยาน แล้วก็เป็นถูบ้านอยู่ นี่แหละ <laughs>
อา ใช่ ๆ เราจะเป็นอย่างงั้น เพราะว่าเรายังชอบอะไรที่ไม่โดนแดด อะ <chuckles>
อือ อา มี มี มีใกล้ ๆ กับโยคะพวก
เออ Pilates
อ้อ แต่ อ๋อ เคยไปลองแล้ว อะไรงี้ไหม ผม ผมนึก
อา Pilates อ้อ ลองแล้วค่ะก็ชอบ
ครับ ผม ผมนึกไม่ออกเลย ผมนึกถึงชื่อถั่ว <laughs>
<chuckles> อ๋อ Pistachio อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม เออ เออ ก็มัน คือเหมือนกับแบบมันก็จะมีอุปกรณ์ไง ก็มีบาร์เหมือนเล่นยิมนาสติกอะ ยกแขน เราสามารถยกตัวเองได้ แล้วก็มีการดึง ดึง sling ที่แบบดึงแขนแบบเราก็ได้ ได้กล้ามเนื้อแขน อย่างเงี้ยค่ะ
เออ ใช่ ๆ มัน มันคือยังไงนะครับ Pilates? อ๋อ อ๋อ อ๋อ
ได้ยืดด้วย ได้กล้ามเนื้อด้วย อย่างเงี้ย
อืม แล้ว
อืม มันก็เป็นแบบนั้น
อืม แล้วคุณแบบเคยลองแบบ ที่ ที่ต้องแอ็กทิฟไหม? แบบหมายถึง อะไรนะ เพาะ เขาเรียกว่าไรนะ แดน แดนเซอร์ อะไรงี้เปล่า ไม่ใช่แดนเซอร์
อ๋อ ไป Zumba ไปอะไรอย่างงั้นใช่ไหม?
ใช่ ๆ ๆ
เออ ยังไม่ได้ลองเหมือนกัน อันนั้นเราก็อยากลองเหมือนกันนะ
อืม
เพราะว่ามันก็ได้ความ กระฮึกกระเหิมเนาะ
ครับ เอิ่บ ผ เผื่อแบบ
ได้ความฮึกเหิม มันปลุกใจไง มัน โอ้ มันมันอะ
เพราะว่า เพราะว่าร่างกายคุณถูกยืดมาเรียบร้อยแล้วจากโยคะ อะไรงี้ไหม เวลาใช้ร่างกาย <chuckles> ที่ยื่น ไปการ แอ็กทิฟ อะไรอย่างงี้ ไม่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
อา โอ้! มันก็มีส่วนนะ เออ คุณพูดก็มีความ เอ่อ ก็มีความคิดที่ดีเนาะ มีเหตุผล
เพราะว่า ใช่ เพราะว่าสมมุติถ้า ร เราไปเริ่มที่ตรงนั้นเลย อาจจะไม่ได้ยืดเป็นโยคะมาก่อน จะแบบกร๊อบแกร๊บ อะไรอย่างงี้ เหมือน เหมือน เหมือนที่ผมเตะบอล อะไรงี้ เหมือนกัน ครับ
เออ มันต้องผสมผสานกัน เออ เราก็คิดอยู่เหมือนกัน เมื่อคืนเราก็ดูเหมือนกันว่าแบบ มีสตูไหนใกล้ ๆ บ้าน ไรอย่างเงี้ย ที่แบบราคาพอเหมาะพอควร อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็จะได้ไป
อา อา ฟัง ฟัง
เออ ราคาก็สำคัญนะเศรษฐกิจสมัยนี้
ก็ผมอยากจะเป็นคนสอนมากกว่าเป็นคน คนเรียนเลย <chuckles> จังหวะนี้
เออ! เออ ๆ จังหวะนี้เนาะ แล้วอาหารการกินก็แพง มันก็ ก็ค่อย ๆ ปรับตัวไป
ครับ ใช่ ๆ ก็ ก็น่าจะเป็นอย่างงี้ไปเรื่อย ๆ อะ ครับ <chuckles> ในความรู้สึกผม เออ
มันจะยาวไปเลยใช่ไหม?
ไม่รู้สิผม แต่ผมมองโลกในแง่ร้ายดีกว่า เอางี้ดีกว่า ผมมองโลกในแง่ร้าย ผมว่ามันก็น่าจะ
อ้าว ถ้าเปลี่ยนรัฐบาลมันจะดีไหมอะ เปลี่ยนนายกมันจะดีขึ้นไหมล่ะ?
ผม ผมไม่ค่อยได้ดูเรื่องการเมือง แต่ผมดูเรื่องภาคธุรกิจมัน ภาคธุรกิจมัน มัน ผมดูแล้ว ไม่ ไม่ ไม่รู้สิ ไม่ ไม่มีของจะส่งออก เรื่อง ของเรื่อง
อ้อ เออ แต่มันเกี่ยวเนื่องกันนะ การเมืองกับเศรษฐกิจ
ใช่ ก็เลย ก็เลย เราก็เลยแบบเราพักจากเรื่องพวกนี้แล้วก็ไป <chuckles> ปั่นจักร <laughs> ยาน ไปปั่นกระยาน ไปวิ่งอะไร
ออกกำลังกายดีกว่า ปั่นจักรยานดีกว่า เออ ๆ ไปโยคะดีกว่า แบบให้สะ โยคะมันทำสมาธิด้วยไง จะได้สนใจคนอื่นน้อยลง
ใช่ โอ้โฮ เนี่ยถ้า ถ้าสมมุติหลับตาปุ๊บนะ ก็เลยคิดเรื่องเศรษฐกิจขึ้นมา ทันทีครับ <laughs>
อ้อ ให้เวลาตัวเอง รักตัวเองสัก 45 นาที 50 นาที
ครับ อืม ก็ถือว่าการเล่นกีฬานี่ก็ช่วยให้สุขภาพจิตและสุขภาพใจดีขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ย
ถูก สุขภาพใจดีขึ้นเยอะเลยค่ะ ได้เหงื่อออกด้วย ได้สภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น กระปรี้กระเปร่าขึ้น พอร่างกายมันดี มัน จิตใจมันก็ดีไปด้วย
อ่า เห็นด้วยเลยครับผม จริง จริงครับ ถ้า ถ้าร่างกายป่วยเนี่ยก็จิตใจ จิตใจก็กังวลไปด้วย วันนี้ก็สนุกมากเลยครับที่ได้พูดคุยเรื่องกีฬา
อืม! โอ้ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ที่มาแชร์กันเนาะ หวังว่ามีโอกาสได้คุยกัน
ได้รู้ ครับ เช่นกันครับผม ได้รู้หลายกีฬาเลย ขอบคุณมากครับวันนี้ สวัสดีครับ
<chuckles> ขอบคุณค่ะ